อืม ๆ ๆ ๆ จริง ๆ เป็นค่ะ แต่ว่าอันเนี้ยโชคดีที่แบบที่บ้าน ไรเงี้ยค่ะ เขาจะไม่ค่อยแบบ เหมือนค่อนข้าง คือ ท เนี่ยไม่มีศาสนา ใช่ไหมคะ? แล้วก็คือคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะไม่ได้แบบ เอ่อ ตามทางที่บ้าน ทางญาติเขาเท่าไร ก็คือเป็นครอบครัวค่อนข้าง แบบแยกออกมาอีกที ไรเงี้ย แต่ว่าเราก็เคยเห็นตัวอย่างจาก แบบบางทีเป็นเพื่อน อะไรเงี้ยค่ะ ใกล้ ๆ แล้วแบบเป็นคุณพ่อคุณแม่ ไรเงี้ย ที่แบบว่า โอ้โฮ! แบบบริจาคเงินเยอะมาก อะไรเงี้ย แล้วแบบเราเห็น แล้วเราตกใจ อะไรเงี้ยค่ะ แบบว่าอันนี้คือเงินเย็นเหรอ หรือว่า อันนี้คือ อันนี้คือ อ่า แบบ มันคือเงินที่มันเดือดร้อนเราหรือเปล่า หรืออะไรอย่างเงี้ย หรือบางที่ไม่จำเป็นต้องเป็นคนใกล้ตัวก็ได้ค่ะ อย่างเช่น เคยไปวัด บางวัด อะไรเงี้ยค่ะ ที่แบบมันจำเป็นต้องไปเนาะ เพราะว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ ไรเงี้ยค่ะ แล้วเขาจะเขียนป้ายว่าแบบบังคับขั้นต่ำ 100 บาท เนี่ย แล้วเรางง แบบ what อะไรงี้ ประมาณนั้นก็มี เราเลยแบบคน เราจำได้ว่าตอนเด็ก ๆ ที่เราเรียนในโรงเรียนพุทธอะค่ะ เขาบอกว่ามีเท่าไร ก็เท่านั้นเปล่าคะ ถ้าเราแบบอยากจะให้ เราไม่มี เราไม่จำเป็นต้องให้ก็ได้ แค่มันเป็นที่พึ่งทางใจ ไรเงี้ย แต่เนี่ยเขาเขียนป้ายเลยว่า แบบขั้นต่ำบริจาค หนึ่งร้อย บาท ใช่ แล้วเป็นวัดดังด้วยค่ะ แถว ๆ ในกรุงเทพเนี่ยแหละ ก็ช็อก ก็ช็อกเหมือนกัน ไรเงี้ย มันก็ มันก็สร้าง ทำให้คน พอเรารู้สึกว่า เราเห็นอะไรแบบเนี้ย เราก็เริ่มเสียศรัทธาเหมือนกันค่ะ ใน เวย์ ที่ว่าแบบ อย่างเช่น ข่าว อะไรแบบเนี้ย ที่เราเห็นบ่อย ๆ เรื่องพระ เรื่องอะไรเงี้ย เราก็แบบ โอ๊ะ นี่มันคือเรื่องอะไร อืม
ใช่ เคยเป็นไหม คะ? อืม อือ อืม อืม อืม <chuckles> อา อา ใช่ ฮะ ฮึ ใช่ ใช่ ๆ อันนี้ผิดอย่าง รุนแรงมาก โอ้ อา เออ ใช่ ๆ จริง ๆ แล้วเรารู้สึกว่าเป็นคนคนหนึ่งอะค่ะ ที่ไม่ค่อยทำบุญกับที่วัดเท่าไร เพราะว่าเรามักจะตั้งคำถามว่า เขาบอกว่าทำ แล้วมันไปไหนต่ออะ ทำแล้วถึงจริงเหรอ บุญนี่คือได้รับเมื่อไหร่ อะไรแบบเนี้ย คือเราจะชอบไปทำบุญที่เรารู้สึกว่า เราเห็น แล้วเรารู้สึกว่า ได้รับจริง ๆ อย่างเช่น เราบริจาคเลือดก็คือ ใช่มันมีคนรับเลือดจาก ต่อจากเราจริง ๆ หรือแม้แต่เรา เอ่อ ไปบริจาค เอ่อ อาหารให้กับเด็กกำพร้า หรือว่าเด็กที่เขาพิการ คือเขาก็ได้กินจริง ๆ เราจะไม่เกิดคำถามหลังจากนี้อะค่ะ ก็เลยชอบทำบุญแบบนี้มากกว่า
อืม อืม จริง เออ อืม ค่ะ อืม อืม เฮ้ย